Oke. Paham banget nih, Kak. Jadi memang ya, Kak, eee, untuk biar enggak impulsif tuh, kayak ditaruh dulu ya, sejumlah uang ya, Kak, misalnya Rp1.500.000 nih, untuk 1 bulan. Jadi, kalau itu udah habis, berarti aku nggak boleh nambah lagi ya, Kak, untuk disiplin diri tadi. Jadi jangan sampai, eee, memakan uang-uang yang sudah dipos-poskan ke, mmm, apa, misalnya untuk makan, untuk hiburan dan lain-lain ya, Kak, gitu. Oke oke, Kak.
Mhm. Betul. Iya. Jadi, karena karena, kan kita mesti punya prioritas juga ya, untuk misalkan, eee, untuk kebutuhan sehari-hari dan tentunya kan kamu juga pasti ada tabungan ya, di mana untuk menabung jangka panjang harus dipersiapkan juga. Dan jangan sampai, eee, kebiasaan membeli barang impulsif ini s malah mengganggu tabungan kamu. Karena kan nanti kamu juga yang malah dirugikan gitu, untuk ke depannya. Nah, jadi itu kira-kira bisa dicoba dan mungkin, eee mhm, ah iya, dan mungkin bisa dicoba nih, co tidak terlalu menggunakan, eee, paylater gitu. Nah kamu pernah s eee, kalau biasa belanja kecenderungannya apakah pakai paylater atau enggak?
Oke. Oke. Wah, bisa banget, Kak. Kalau paylater sih, saat ini baru mulai nih, Kak, udah 2 mingguan ini aku bayarnya pakai paylater nih, Kak, bener lagi. Jadi, udah ada hutang aku di paylater tuh kayak, ya walaupun dikit ya, Kak, belum sampai RP1.000.000, kayak Rp300.000, tapi kan, itu kayaknya udah gerbang yang buruk Kak, aku tuh semakin bingung juga jadinya. Mhm.
Ah. Iya, dan ini mumpung baru 2 minggu ya, jadi belum terlalu banyak, jadi kita masih bisa mitigasi lah, untuk dampaknya, supaya tidak terlalu besar. Nah, saran aku mungkin kurang-kurangi, Kak, untuk, eee, penggunaan paylater-nya dan sebisa mungkin, ya udah pakai uang yang ada aja, yang dari wallet tadi, yang sudah diatur, sehingga nanti tidak terlalu kelepasan gitu ya, untuk belanjanya malah jadi terlalu ben banyak.
Iya betul, Kak. Oke. Oke, paham paham.